Capisco. <chuckles>
Ehm, perché praticamente, avevo questa classe, ehm, di 21 bambini. Di cui, italiani ce n'erano 7, mi pare, e gli altri erano tutti stranieri e tutti, ovviamente, di nazionalità diverse
Ah! Cavolo! Ah! Certo.
quindi lì, era intanto, molto interessante. Perché, c'era da lavorare parecchio su sull'inclusione. Perché non era solo l'inclusione della cultura italiana con quella straniera, ma era proprio un bel pot-pourri di di roba. <tsk> Ehm e all'impro
Mh-mh. Esatto. Sì. Esatto. Immagino anche, non facile da gestire.
Ehm, no, in realtà no. Perché poi, ci sono cioè noi n ra noi, diciamo sempre il razzismo di qua e razzismo di là. Ma ci sono, ehm, mhmm, popolazioni, anche della stessa nazione, che si odiano. Quindi, ehm, provi sì, dimmi, dimmi.
Eh beh, è vero. È vero, è vero. Anzi pens mh-mh sì, sì ci sono situazioni sicuramente, magari, che noi, non immaginiamo magari, no, fra
Eh sì. Poi, messo in bocca a un bambino diventa tutto molto ingenuo, tutto molto quasi naturale, no, quindi, non fanno fatica a tirar fuori cose che <chuckles> che magari un adulto prova, <chuckles> a tenere a tenere per sé invece loro <inhales> ehm
Certo, certo. Assolutamente. Eh, certo. Non hanno peli sulla lingua, ecco.
esatto, sì. Ehm, ah beh, c'avevo questa classe e a un certo, punto, uhm, la lezione successiva diciamo così, arrivo un giorno a questa lezione e c'era un bambino nuovo. Che era un, mhmm, <tsk> originario indiano Sikh. Quelli che hanno i cappelli, con la cipollina bianca sopra
Sì. Okay. Sì. Okay.
eh, ovviamente non parlava per niente italiano, proprio 0, 0, 0. Perché era arrivato non lo so, tipo il giorno prima e il giorno dopo l'avevano buttato dentro dentro 'sta classe de de 21 persone, che nessuno parlava la sua lingua, poverino. E c'era una bambina pakistana, che ovviamente, non parlavano la stessa lingua. Era, mhmm, de ovvio che non parlassero la stessa lingua. Però forse, si erano capiti su qualcosa. Perché comunque, diciamo il ceppo culturale è ehm, è un po' quello, no?
Ah. Ma pensa. Mh-mh. Eh. Sì. Certo. Certo. Poi sono vicini anche come paesi. Sì.
Sì, esatto. E, uhm, io non non lo so come abbiano fatto. Mhmm, perché non non non sono riuscita a capire come sia successa sta cosa. Però, di base, io spiegavo le cose, in quell'occasione più di altre, ho cercato di lavorare con il linguaggio corporeo, proprio perché sapevo che c'era sto bambino che non avrebbe capito assolutamente niente di quello che <chuckles> che stava succedendo. E c'era questa bambina, che passo, passo cercava di spiegargli che cosa stava succedendo. Un po' con le parole che c'avevano in comune, e un po' facendo gesti. Ehm, io, ero ero estasiata. Perché alla fine del del laboratorio, lui è riuscito a fare esattamente quello che stavano facendo gli altri e era proprio, super felice.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. <chuckles> Okay. Ah. Ma pensa. Incredibile. Certo. Ah, ma pensa. Certo, certo. Si è sentito integrato al massimo, ecco. Nonostante fosse lì giorni.
Sì, sì. È stata veramente questa, una bellissima esperienza.

Allora io credo che la differenza la facciano le persone, quindi, uhm, secondo me, uhm, un po' più di cultura, un po' più di approfondimento, di studio quasi da parte anche delle insegnanti non sarebbe male, perché come ti ti raccontavo prima spesso, ehm, non so, per esempio guarda succede questa cosa quasi regolarmente, che è una cosa che a me m dà un fastidio assurdo, ehm, le insegnanti per comodità chiamano i bambini
Mh. Okay. Certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
al non in tutte le scuole, eh, però m' è capitato di vederlo, uhm, con i nomi italianizzati. Quindi, per esempio, mi ricordo che c'era 'sto bambino cinese, di cui non ricordo il nome, però ovviamente aveva un nome cinese, e mi sentivo continuamente che lo chiamava, uhm, con un nome italiano. Quindi ho chiesto se effettivamente fosse il suo nome e mi è e la ma la maestra mi ha risposto apertamente: "No, ma per comodità lo chiamo così".
Sì. Ah, ma pensa. Okay. Certo. Okay. Sì. Ah, okay. <laughs> Erto. Era tanto diverso dal suo nome originale?
E e e io sono rimasta scioccata perché ho detto: "Ma che che che vuol dire?" Eh beh, in realtà sì, perché non mi ricordo se lo chiamasse Luca o Mattia, ehm, però lui aveva il nome cinese.
Ah. Oh, cavolo. <laughs> Ma era così difficile da pronunciare questo nome?
Eh, ehm ehm. Oddio, non era facilissimo, però, ehm, voglio dire i nomi cinesi sono poi suoni pure abbastanza corti, ehm, n mhmm, quindi
Okay. No, no, certo. Magari a fai un'abbreviazione nel caso del nome originale o almeno provaci dici, no?
Ehm, sì, però comunque esatto, sì, prova a mantenerti più fedele possibile al al nome originale, perché comunque tu stai, ehm ehm, come dire, negando l'identità de sto' bambino
Mh. Certo. No, no, chiaro. E poi magari questo bambino è stato abituato fin dalla nascita ad essere chiamato così lo in qualche modo un po' credo che possa confonderlo, no?
e della cultura. Beh, direi che un pochino ti destabilizza, sì, anche se devo dire che i cinesi ce l'hanno questa cosa che cercano di integrarsi, ehm, italianizzando i i nomi.
Esatto. Sì, sì, sì, sì, sì, immagino, sì.
Eh, e però, ehm, cioè, che tu mi risponda: "Ehm, sì, perché è più è più semplice, è più comodo", uhm mi mi un po' mi demoralizza, perché
Sì, ti aspettavi un'altra risposta diciamo.
Eh sì, io m'aspettavo che si chiamasse così, che magari era nato in Italia e che i genitori avessero deciso di di di mettergli un nome un nome italiano molto banalmente.
<chuckles> Esatto. <chuckles> Esatto, esatto. E invece volevo chiederti, mhmm, mhmm, secondo te, mhmm, l questa questa situazione appunto delle insegnanti, ma in generale comunque, uhm, in Italia sta piano piano migliorando oppure vedi che comunque non stiamo facendo grandi passi in avanti sotto quel sotto il punto di vista appunto dell'inclusione, soprattutto magari dei bambini ecco? O magari nel tuo ambito, quello che magari hai potuto vedere tu?
All

Allora, guarda, <chuckles> dirò una cosa molto forte perché, in realtà, i miei i miei laboratori erano, uhm, <tsk> diciamo, extracurricolari, ma all'interno delle ore scolastiche, quindi oltre me c'erano anche le insegnanti. E, ehm, l'elemento di di ostacolo più grosso erano le insegnanti stesse.
Mh-mh. Okay. Ah, okay.
Perché <chuckles> no
Erano loro che, in qualche modo, mettevano zizzania.
E, in realtà, sì, perché, magari, mhmm, proponevo proponevo l'attività e mi sentivo dire spesso: "Ah no, non so se questo è giusto perché quello non capisce, quell'altro non parla, quello non". Ehm, sì, questa era una cosa che, oltre a essere un po', uhm, fastidiosa da da professionista, era anche fastidiosa, uhm, vederla applicata su sui bambini, perché, in realtà, le mie attività, ma in generale le attività che proponiamo noi facilitatori, <tsk> uhm, scolastici, uhm, sono proprio studiate per per far sì che nessuno si senta escluso o nessuno si senta nella condizione di dire: "Ah, ma io non ho capito. Ah, ma io non lo so fare".
Ah. Ah, ma pensa. Certo. Mh-mh. Okay. Per quel tipo. Mh-mh. Erto. Capisco.
Quindi, mhmm, avere, ehm, appunto, 'sto questa questa azione normativa esterna che già decideva che quello non sarebbe stato in grado e quell'altro non sarebbe riuscito, era
Mh-mh. Okay. Sì, non era molto come punto di partenza, molto motivante, ecco, anche soprattutto per i bambini. Mh.
Ehm, no, era proprio antipatico e sicuramente uhm, cioè, visto il fine de dei laboratori era, come dire, ehm, dannoso quasi, ecco.
Certo. Capisco. E c'era, magari, invece, una tecnica o seguivi, magari, un uno schema preciso nel, mhmm, come dire, percorso, appunto, di inclusione di questi bambini? Avevi un modus operandi, chiamiamolo così, per, uhm, far sì che il processo avvenisse, in qualche modo, in maniera il più naturale possibile, a appunto, per il bambino?